देखिए, एक तो आप के पास प्याज ज़्यादा होना चाहिए और लहसुन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो लहसुन का भी भुन कर वो उसका बड़ा अच्छा-सा स्वाद आता है। इसके बाद आपके पास खड़े मसाले होने चाहिए सारे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले, क्योंकि कई बार खड़े मसालों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो स्वाद उसका उतना अच्छा नहीं रहता है। खास तौर से उसमें जैसे बड़ी इलायची जैसी चीज़ों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है और ये अ, बहुत कम जगह अच्छे मिल पाते हैं। वो सूखे से एकदम मिलती है, जबकि इसमें जो एकदम हल्की-सी अ, गीली अ, जो रहती है जिसको छीलें आप बड़ी इलायची और अंदर से गीला-सा काला काली-सी इ इलायची निकले, वो बड़ी बेहतरीन होती है। तो हाँ।
ठीक है। ओह! अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। स्वाद नहीं आता, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। ओह! अच्छा, ठीक है। काफ़ी सही तरीका है, तो अ, आपके घर में मैं जानना चाहूँगा मतलब रेस्टोरेंट से किस तरीके से अलग बनता है? मतलब बहुत से लोगों का रेस्टोरेंट ही काफ़ी फेवरेट होता है। तो मतलब आपके घर के अ, मटन की सब्ज़ी में और रेस्टोरेंट की सब्ज़ी में अ, क्या फ़र्क होता है? ये जानना चाहूँगा आपसे।
तो हाँ। देखिए, म हमारे घर में रेस्टोरेंट का कोई पसंद नहीं करता है। रेस्टोरेंट मुझे मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि रेस्टोरेंट का उन लोगों के लिए है, जो घर में खुद बना नहीं पाते हैं। और हाँ, और रेस्टोरेंट का ऐसा है कि उनको मतलब हज़ारों लोगों को बेचना होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपना अलग-अलग पका के चीजें तैयार रखते हैं। मटन अलग उबाल लिया, प्या प्याज की ग्रेवी अलग तैयार कर ली और वो आया कोई लेने तो फिर वो ग्रेवी डाली, कुछ मसाले डाले और मटन के टुकड़े डाले व हाँ, और 5 मिनट में गरम करके उसको दे दिया। तो, उसमें वो बात नहीं आती है, कि आप सारी चीज़ों को मिला के आप घंटो भूंध रहे हैं, वो बात उसमें नहीं आती है।
अच्छा। <chuckles> <chuckles> अच्छा। हुँ। वो तो है, बिल्कुल। बिल्कुल। बना के उम, 10 मिनट में बना के दे दिया, बिल्कुल, हाँ। हुँ, अच्छा। बिल्कुल, ये तो बात सही है। तो इसी चीज़ से मेरे दिमाग में एक और चीज़ भी उत्पन्न हो रही है कि आपको लगता है कि, ये जो आजकल के लोग है ना, ये जो अ, पारंपरिक जितनी भी रेसिपीज हैं, ट्रेडिशनल जितनी भी हैं, औ उन्हें भूलते जा रहे हैं इस फास्ट के चक्कर में कि जल्दी से जल्दी चीज़ हो जाए?